Да, да. И вот я тебе говорю, мы тоже собираемся там, э, п пять-семь машин, там опять, э, там 20 т 30 человек. Тем более уже сейчас, э, с учётом того, что родились уже, э, у меня там племянников куча, э, вышли мои сёстры- и братья там женились, сёстры вышли замуж и родили детей, то есть <sniffs>
То есть у вас еще есть подрастающее поколение, вот такое же, как и вы в детстве, да, были?
Да, да. И мне кажется, то, что вот мы были такие дружные, сейчас это передается нашим детям, м, и они тоже дружат между собой. Это очень классно <sniffs> Конечно. То есть эта связь не теряется. Дети уже, ну, смотрят, как родители общаются, как они встречаются вместе, как как семейные вот эти вот узы
Ой, слушай, ну это очень здорово. Ну да, они же видят, они же ну, вы встречаетесь, видите друг друга. Все друг друга знают. Это очень здорово.
Да, да, то есть вот я говорю, эти узы семейные, они не теряются.
В наше время это очень большая, мне кажется, редкость сейчас.
Ну, конечно, сейчас больше онлайн, а мы вот по старинке. <laughs> Иногда. Я на
Ой, ну это самое не знаю, самое лучшее, я считаю.
Да, я надеюсь, что вот наши дети, они тоже будут это продолжать эту традицию, встречаться и, э, соответственно, проводить время с со своими сёстрами и братьями.
Ну конечно, они видят такой пример.
Да, да, я очень надеюсь, что так и будет. <laughs> <laughs> <sniffs> Да, я надеюсь. <sniffs>
Мне кажется, это точно им передастся. 100 %. Да, спасибо, что поделилась своим опытом. Очень приятно слышать, э, что такая у тя классная, большая семья. Это очень редко в наше время.
<tsk> Спасибо тебе.